そうなんです。
ええ、いや、うんうん。
で はい。あ、はい。あの、何て言うんでしょう、で、こう交換したもので、一番気に入ったる気に入ったものは、それを使ってお友達に手紙を書くっていう。
うん。 はい。 あら、そうなんだ、素敵。使っちゃうんですね、そしたら。
最後、もうほんとにいもう、わ、いちもう1種類ずつしかないじゃないですか。で、それでじゃ、このそおそろあの種類にしようって言って、もう一番好きなものをで書くっていう感じでした。
うん、うん。 ああ、じゃ最後まで残しておいて、ま、美味しいものは最後まで取っておいて、で、最後の最後とっておきに友達に気持ちを伝えて書くみたいな感じだったんですね。いや、素敵。ええ。うんうん。
うん。 はい。 はい。 はい。 はい。 でもなんかあの、いろんな失敗談がありまして。<laughs>
はい。あ、はい。その、例えばなんかエピソードを教えてください。うんうん。
はい、あのい1セットしかないって思うと、やっぱ力が入るんですね。<laughs> 書く時も出す時もっていうか、出すと思うと何を書こうってもう緊張して。
はい。うん。 はい、そうですね。うんうん。 うん。 うん。 はい。
で、ペンを走らせたはいいが、書き損じてしまうっていう。
うん。ああ、よくやるやつですね。<laughs>
<laughs> はい。<laughs>
そう、手紙を書くと失敗するということですね。うん、あり、ね。
はい。 はい。 もう、完璧に書こう、この、うん、もう一番好きなあのセットはって思うと余計、力が <laughs> 入っちゃって。
うん。 ああ、その失敗しちゃったそのレターセットってお友達に出せないですよね。
そうなんです。うん。
じゃそれ、自分でもう捨てちゃうんですか？それとも残しておく。
はい。 もう、も、あのちょっと消してもったいないから、なんかこう、しなんか挟んでおいたり、本の間に挟んだりとか。うん。
なるほど。あ、じゃあやっぱり書き損じてもやっぱ捨てちゃうんじゃなくて、ちょっと自分の思い出の品として取っておくっていう感じなんですね。
はい。 はい。 はい。 そうなんです。<laughs>
うぬわ。すごく、なんか心温まるすごいいいエピソードなんですけど、なんかその、すそういうそのレターセットの交換って、ま、あの結構気持ちを伝えるとか、そのなんか、ここぞという時みたいな、なんかそういうね、イメージあるんですけど、なんか今今でもそういう誰かにお手紙を書くとか、気持ちを伝えるために手紙を利用するとか、そういったことってありますか？
うん。 はい。 ま。 はい。うん。